Не часто, но появляется, и я справляюсь всегда по-разному. То есть, если плохое настроение, но я всё-таки не устала, например, после работы, то есть я люблю что-то делать активное прогуляться, покататься на велосипеде, могу сходить, э, в спортзал, на дорожке побегать. То есть вот это я люблю.
Так. Мгм. Мгм, давайте шорт-лист. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Супер. Мгм. Это т это только в один вечер как. <chuckles>
<chuckles> Да, всё в один всё в один вечер. Если же, например, плохая очень погода и никуда идти не хочется, то я, дома делаю какие-нибудь приятные вещи. То есть могу ванну принять могу какую-нибудь масочку сделать, массажик, послушать музыку, фильм посмотреть.
Расписание пове Мгм. Мгм. Так мэ Ничего себе. Мгм. Прекрасно. Мгм. Это второй вечер, и так и третий день плохого настроения.
А третий день я могу поболтать с кем-нибудь, с подружкой, например, и ей рассказать, что у меня случилось.
Вот, прекрасно. Мгм. Так, и на неё свалить теперь это её плохой день. <laughs> А. Ну это интересно.
Ну теперь это её плохой день. А вы, кстати, как справляетесь?
Ну, э, если плохое настроение, ну понятно, что я какой-то элемент грусти когда наступает, я в последние годы стараюсь его проживать.
Мгм.
Ну, и считаю, что это, наверное, такой естественный способ замедления, но если мне кто-то прям именно испортил настроение, то я да излюбленные методы это погулять, конечно же. Вот, э в такие дни, наверное, даже с музыкой, то есть не просто погулять. Вот, э, дома чаще ставлю какие-то любимые комедии, смотрю их.
Мгм. Вы любите комедии, да?

Вам не нравится копаться в себе, думать там?
Иногда нравится, но я в негативных мыслях не люблю вот, э, копаться. Бывает, люди там анализируют, думают. Нет Да, жалеть себя. Да, нет, я такой Нет.
Мгм. Ну, ну, ну да, да, жалеть себя, плакать, там что-нибудь, з заедать стресс. Вы этим не занимаетесь? Что ж скол сколько у вас свободного времени как бы это же... На что вы его тратите?
Я лучше потрачу на то, что я люблю: на спорт, да, прогуляюсь, м, да
На спорт? И еду?
на что-нибудь полезное, на Да! Я люблю вкусненькое что-нибудь, кстати, когда стрессую, я люблю сладенькое.
А что-нибудь вкусненькое вы готовите? Так. Так. Так, рассказывайте. Что было сладенького в последний раз?
Ну сегодня, кстати, ничего. Но я люблю, например: мороженое, всякие пирожные, ягодки, клубничку, мали Что?
Ну, сегодня хорошее настроение. Так. Супер. Па как вов в Тридевятом центре, мгм, как Вовка в Тридевятом царстве: хочешь пирожное, хочешь мороженое. Мультик такой был.
Да, я сладкоежка, а вы ка а вы что предпочитаете?
Так и я сладкоежка. Я но я люблю, бе бе белый шоколад люблю, люблю какие-нибудь тортики.
Так же? А я люблю чёрный, горький.
Мгм, это вы, наверно, просто на свадьбу ходите, чтобы подбадривать м молодых, вы съедаете шоколад и кричите горько.
А он полезный, он полезнее
Я не знаю. Ну, полезнее чем что? Чем, э, отсутствие шоколада?
чем белый. В белом много сахара, а в, э, том- какао.
Конечно, я из-за этого его и ем. Так я же люблю сладкое, а а не а не какао. Я вообще не знаю, в белом какао-то есть или это просто
В белом его мало.